Mmm, sebenarnya ada sih, Kak, momennya kayak yang sebenarnya kita nggak niat untuk bercanda tapi dianggap orang itu bercanda gitu, itu pernah pas aku habis dipanggil
Apa tuh, Kak, boleh diceritain nggak?
Dipanggil ama bos, terus kan panjang, lebar nih yang di, eee, kasih tahu ke aku kan, baik itu kesalahan aku terus ada tugas baru. Terus aku capek kan, Kak, kayak <tsk> boleh gak aku pengen break bentar nih gitu. Nah, model di kantor aku itu kan kubikel gitu, Kak, jadi cuman dibatasin sama kayak sekat kaca gitu kan duduknya sebelah-sebelahan. Nah, aku itu masuk ke salah satu kubikel yang ga keliatan dari tempatnya bos aku. Terus aku itu duduk ngejongkrok ke bawah, Kak. Terus aku kayak yaudah ngerjain ngerjain di laptop itu tapi sambil duduk di bawah gitu kan. Terus orang-orang kayak nganggap aku pengen ngelucu gitu, ih kamu pengen ini ya, apa eee, cosplay jadi inem ya gitu.
Oke, Iya. <chuckles> Oke, paham, Kak. Mhm, heeh. Oke. Oalah. <chuckles> Karena duduk di bawah gitu ya, padahal karena emang
Karena duduk di bawah terus habis di dipanggil sama bos, cuman padahal emang capek banget, Kak, kayak pengen pengen nggak kelihatan bos aja dulu gitu.
capek gitu. <laughs>
Jadi kayak orang-orang ngeliatin, <sighs> "Ngapain sih kamu di sini? hahaha" ketawa-ketawa semuanya sedangkan aku kayak, aduh aku udah nggak ada nggak ada tenaga nih buat ngangkat pipi aja nggak bisa, heeh.
<laughs> Energi. Iya, padahal pengen tadinya nggak kelihatan. Tapi kan kalau diketawain malah jadi kelihatan ya, Kak. <chuckles>
<laughs> Iya, semuanya pada teriak-teriak kan akhirnya bos nya jadi denger juga ya.

Iya, padahal kayak, pada saat itu mau menghilang aja rasanya karena capek bukan karena mau ngelucu, wah itu menarik juga sih, Kak. Emang sih ya humor tuh bisa diinterpretasikan beda-beda kadang kita nggak anggap lucu tapi orang ngeliatnya lucu, kadang aku nganggapnya, lucu banget nih, eh, tapi ternyata menurut orang apa sih yang lucu? Orang biasa aja gitu. Ada ini nggak, Kak, ada tips nggak buat eee, yang buat kalau misalnya kayak biar ngelucu tuh kadang nggak canggung atau kayak, biar nggak usah malu-malu kalau mau ngelucu kayak coba aja, karena bisa menghangatkan, eee, percakapan juga, ada tips nggak, Kak?
Iya, bener bener. Di orang lain, enggak Heeh, bener bener. Eee, kalau tips sih mulainya itu dari tebak-tebakan sih kalau menurut aku, Kak, paling enggak itu ngantongin 3 sampai 5 tebak-tebakan lah jadi kalau misalnya, 1 enggak berhasil, dicoba yang kedua, 2 enggak berhasil, dicoba yang ketiga. Nah kalau 3 enggak berhasil nih, dilempar aja, Kak, ke orangnya gitu atau misalnya kayak, mmm, sebenarnya ini agak jatohnya ke sarkas gitu misalnya kamu kayak bercandain, tentang temen kamu itu atau misalnya bercandain tentang kebiasaan dia. Nah, itu biasanya orang jadi lebih relate terus bisa nganggep itu lucu sih, Kak.
Oke, bisa dicatat tuh ya. Oh, oke.
Cuman lihat-lihat orangnya lagi ya, kalau orang deket bisa digituin, tapi kalau orang yang, baru kenal jangan ya.
Wah, menarik banget. <laughs> Iya malah bisa jadi sebel gitu ya oke deh, Kak, makasih banyak nih udah cerita-cerita tentang humor juga, gimana dalam percakapan baik tadi di kantor mungkin sama atasannya juga tadi ya bule, gitu. Terus habis itu, sama temen-temen, temen deket, terus sampai tipsnya juga tips bercandaan. Makasih banyak ya, Kak, udah cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol.
Heeh, bener. Mhm.

Jadi kayak kayak, mmm, heeh, sebenarnya aku aku aku ini kan, eee, papaku orang Madura ya Kak, nah kan banyak banget ya bercandaan orang Madura gitu kan, jadi kayak yang suka ngambilin bautlah, suka, eee, kemana-mana, makannya satelah, atau tukang cukur pasti orang Maduralah yang kayak gitu gitu, nah kadang itu aku kayak menyelipkan, becandaan tapi sebenarnya untuk identitas aku sendiri, nah itu malah, eee, orang rasanya apalagi yang belum tahu aku papa aku Madura ya dia kayak, "Ih, kok kamu rasis sih," heeh, "kamu enggak boleh gitu loh orang Madura nggak semuanya gitu loh" gitu aku kayak, iya aku tahu papa aku juga enggak kayak gitu cuman kan ini buat bercandaan ya gitu jadi makanya, mmm, kalau ke orang yang baru baru kenal gitu agak
Paham, masuk akal sih. <chuckles> Oke. Iya iya. Mhm. Iya enggak tahu latar belakang ceritanya ya?
Agak, pelan-pelan, agak hati-hati gitu buat mulai bercandaan Kak.
Karena enggak tahu sebenarnya lucunya dimana juga mungkin ya, mereka juga jadi enggak nangkep gitu lucunya dimana sih padahal ya karena itu menceritakan latar belakangnya itu tadi kali ya.
Heeh, benar benar.
Tapi Kakak, punya ini enggak Kak, eee, candaan yang sering diulang gitu kalau misalnya ketemu orang baru kayak, wah ini sih candaan yang nggak mungkin orang baru yang denger enggak ketawa nih.
Mmm, biasanya kayak tebak-tebakan gitu sih Kak. Jadi, eee, tebak-tebakan yang ringan-ringan dulu karena kan kita kayak harus ngetes ya, orang ini level bercandanya seberapa sih makanya kita tesnya dari yang, gampang-gampang dulu, iya kayak misa
Gimana tuh? Oke, bisa kelihatan tuh ya, sereceh apa nih seleranya kalau misalnya yang biasa-biasa saja udah ketawa wah pasti semuanya ketawa gitu ya?
Heeh, tapi kalau dari yang, receh aja udah enggak ketawa berarti udah kita harus stop kan tapi kalau yang receh dia ketawa oh berarti bisa kita naikin nih levelnya gitu mungkin bercandaannya yang agak, lebih apa, eee, next level iya, gitu.
<chuckles> Oke berarti bisa tuh ya misal kayak tebak-tebakan gitu gitu bisa diulang tuh ya kalau misalnya ketemu orang baru yang belum pernah dapet tebakan itu.

Jadi, eee, pernah ada 1 momen itu si bule ini, dia itu ngomongin jokes, tapi mukanya tuh kayak serius gitu loh Kak, sedangkan aku nangkep nih maksudnya dia itu mau bercanda, cuman kan karena dia mukanya serius kita kayak, "Hah, ketawa gak ya ketawa gak ya" <chuckles> jadi kayak bingung gitu akhirnya jadi awkward malah, heeh.
Oke. <chuckles> Ini bercanda gak sih gitu kan, takutnya dia malah merasa juga gak enak gara-gara kayak diketawain apa gimana padahal emang dia aslinya nge-jokes gitu ya.
Iya benar benar, nah itu ada, beberapa beberapa kali itu aku kayak gitu Kak, jadi kayak, ah, ini nggak bisa sih emang, budaya humornya kita nih beda nih kalau kita kan yang receh receh gitu kan, kalau mereka itu kadang kayak, bercandaan yang, eee, mungkin menurut mereka lucu ya tapi buat kita kayak begitu diartiin bahasa Indonesia, hah, apa sih kok kok aneh ya gitu, kok gak lucu ya <chuckles> jadi kayak gitu sih Kak.
Iya, ringan. Masih ingat nggak Kak? Apa tuh Kak, eee, humor yang diberikan atau yang dilempar sama bule tersebut?
Mmm, jadi ada waktu itu Eee, aduh gimana ya menjelaskannya ya, <tsk> jadi dia itu kayak bikin, tebak-tebakan gitu loh Kak, jadi, eee
Oke, heeh
"Beruang beruang apa yang gak bisa ngegigit?" dalam bahasa Inggris ya gitu, terus habis itu kan kita kayak bingung gitu kan, "Hah, apa ya? Apa ya?" Gitu, iya jawabannya gummy bear gitu terus kita kayak, itu bukan makanan sehari-hari kita sih jadi kita gak mungkin nebak ke sana kan kayak, mmm, ya oke gitu terus kayak
Mhm mhm mhm. <laughs> Nggak kepikiran paling pikir kayak bear bear hah? Bear bear apa ya gitu ya? <chuckles>
Tinggal, diem aja sedangkan dia itu kayak udah Iya, bear bear apa ya gitu, terus dia yang kayak
Terus akhirnya pada ketawa pura-pura ketawa atau justru diam aja tuh Kak?
Sempet kayak hening sesaat gitu terus, eee, untung ada 1 yang maksain ketawa ya Kak jadi kita kayak ngikut gitu loh kayak, "Oh ya hahaha, lucu ya lucu ya," gitu.
Iya ketawanya nular ya, terus
Iya, cuman
itu kan momen yang hampir canggung tuh Kak, terus gimana tuh mengatasinya akhirnya kayak biasa atau mungkin karena tadi ada yang ketawa lagi jadi kayaknya tuh kita sadar kayak kayaknya kita harus ketawa deh gitu.
Hampir canggung, bener.